Allora ti dico, sugli amici non posso contare, perché abbiamo tutti gusti differenti <chuckles> e non coincidono l'uno con l'altro, quindi purtroppo su quello, ehm, n ma anche sui k-drama non abbiamo neanche gli stessi gusti, quindi diventa difficile. Ehm, no, tendenzialmente allora, mhmm, prima leggevo la caption che c'era sulla piattaforma, ma a volte fanno veramente ridere, cioè nel senso sono assurde, no non si capisce di cosa parla. Quindi magari vado a cercarmi, mhmm, le recensioni, quello sì, perché, ehm, mi è capitato anche, ti dico di di ved di legger di leggere delle recensioni terribili su su determinate serie, che poi in realtà mi spingono un po' di più a vederla, perché, mhmm
Mh, gusti diversi, magari. Infatti. Mh-mh. Quello che vuoi vedere se avevano ragione o meno? Okay.
Sì, sì, mi è capitato con l'ultima con l'ultima serie che ho visto, aveva delle recensioni terribili, cioè non so se mi avessero messo in evidenza tutte le recensioni brutte, però era era massacrata. Poi in realtà io le ho detto. "Vabbè la guardo, non può essere così brutta" e invece era una bellissima serie secondo me, che però deve piacerti un po' il genere horror psicologico, perché se no non non ti piace.
Solo quelle brutte. Okay. Eh, quindi ci sta che magari qualcuno, ehm, l'avesse iniziata non sapendo e poi avendo gusti diversi da mhmm, dai tuoi <swallows> magari ha dato delle recensioni negative; quindi diciamo che le recensioni ti portano a guardare, ehm, una serie TV, però con te funziona un po' al contrario, no. <chuckles> Cioè, se vedi recensioni negative dici: "Vediamo, perché non mi fido".
Mh-mh. Sì. Sì. <laughs> Sì, e sì perché molto spesso sai, una persona non la finisce neanche; cioè mhmm, non cioè s era una serie era Midnight Mass Mess, ge che eran 12 episodi neanche, quindi dico: "Mhmm, cioè finiscila, no. Non puoi dare il giudizio dopo aver visto 2 episodi su una serie, perché, cioè c'è una costruzione dietro", ovvio. Eh, ammetto che alcune recensioni ave ragione, poi c'è un degenero foll-folle in quella serie, però, mhmm, nel senso ne
Mh. Okay. <chuckles> Però è un horror psicologico, nel senso, eh, te te lo puoi aspettare. <chuckles>
Si, cioè esatto, cioè ti aspetti la comparsa di cose che teoricamente sono assurde. Ehm, però sì, le recensioni negative a me anche mi spingono molto di più a a vedere, perché se tipo tutte recensioni positive dico: "Vabbè allora questa serie, cioè piace sì, però, uhm, co cosa mi dà in più", no, devo smentire le voci degli altri. Ehm, quindi sì. Poi vabbè ovviamente
Okay, okay. E tu poi tendi a sì, sì, no, dimmi, scusami.
No, no, ehm, poi ovviamente, uhm, diciamo, se ovviamente sono 10.000.000.000 di recensioni negative forse non non mi non mi imbarco nell'avventura perché magari. <chuckles>
Mh, mh. Ma a te poi dopo aver visto, ad esempio, ehm, la serie che mi dicevi prima horror psicologica, ti capitano di recensire a tua volta o sei una che diciamo, guarda ne da dall'ombra, no, che non recensisce mai e ti fai un po' i cavoli tuoi, o anche tu dai, no, il tuo parere?
Ah, sì.